Uhum. E você manda pelo correio, como que você faz?
Eu pensei em comprar pelo site, né, e mandar entregar na casa delas, por exemplo. Mas aí eu não sei mais o que que ela tá gostando, ela já ela vai fazer 7 anos ela tem 6. Ela gostava de várias coisinhas, mas agora eu já não sei mais o que que ela gosta.
Aham. Ok. Hum, ela não pediu nada.
Ela pediu, minha irmã já deu que é uma fábrica de slime. Ela ganhou.
Slime, então ela é criativa, ela gosta de mexer com as mãos.
Gosta, gosta.
Hum, não sei, você pode tentar, né, por essa vertente aquelas coisinhas de miçanga? Para ela fazer colarzinho, pulseirinha.
Ti Ah, e avó minha mãe me deu a avó dela, minha mãe deu pra ela.
Ah, já deu, então ela realmente gosta desse desse ramo.
Ela que pediu, inclusive falou: "Vó, você pode me dar de novo aquele negócio que você me deu de miçanga?" Aí, minha mãe deu o "Nossa, agora eu tenho miçanga pra dar e vender".
Uhum. Hum, boa. Ó, você pode então, dar umas pinturas pra ela, umas pinturas, uns quadrinhos pra ela pintar.